Não, acho que o segundo é só com o The Nycrad e aí eu não me lembro
E aí colocaram É, então, eh, eh, eu vi o primeiro, mas eu era criança, cara, eu não lembro muito bem. Eh, mas o o Beluch ele era um ele era do Saturday Night Live, né, e ele era um e ele era um
quem foi que Isso, exato, exato. O The Nycrad também, se eu não me engano, não sei se era da mesma época, mas depois também, eu acho que já participa já participou.
Acho que sim. É, não, porque era era um era uma dupla e era eram personagens do Saturday Night Live que eles fizeram o filme, né. Então então, sim, eles estavam juntos e tal. Mas o o Beluchio, ele ele era muito mais, como é que mu mais underground, né. Ele era mais punk, né. Então, eh, o o o Dan Nigro ele era um pouquinho menos. Eh eh, não sei se muito menos, mas era um pouquinho menos. Mas mas eu assisti quando eu era muito criança, cara. Eu eu não consigo me lembrar de cenas, assim. Mas eu não consigo me lembrar muito do de de como foi o filme. Mas eu sei que é um clássico. Eu sei que é que é um filme muito
É verdade, é verdade, é verdade. Uhum. Não, vale uma revisitada, até porque, assim, é música eles eles realmente fizeram uma banda, então Aham. É. Não, hoje em dia, é eu acho que é tran é, se bem que eu não sei se tem no Netflix. Mas algum streaming, eh, com certeza tem. E só de escutar a trilha sonora, por exemplo, você tem no no Spotify, já é, assim são vários clássicos.
É, exato. Tem que procurar em streaming agora. <chuckles> Tem que procu tem Então, é É, e é Aham. Já ajuda bastante. Talvez você até encontre no YouTube alguém que tenha subido o o filme. Tem tem tem tem vários documentários e e filmes, assim, que que ninguém mais esquenta com eles, né. Do tipo, que já fi já entraram no no cancioneiro popular e você ai você encontra. E, principalmente, versões dubladas, cara. Se você for procurar a versão por exemplo, um filme que é muito ruim, que é o Stallone Cobra, né, Cobra do S do Stallone, que no Brasil virou Stallone Cobra. Mas o nome do filme é só Cobra, né. Mas é porque no
Uhum. <chuckles> Exato. Aham. <chuckles> É, exato. É que nem o Rambo, que também não era Rambo, era, eh, Bad Blood <chuckles> Fo First Blood, é, isso. <laughs>
É. Era First Blood, né, tipo, é é, exato. First Blood, é. Depois virou Rambo. Mas o engraçado é que, né, o pôster, ele tem o nome do ator e depois o nome do filme. Mas, como o nome do ator e o nome do filme tinham o mesmo tamanho no pôster, eh, original, no Brasil, virou uma coisa só. Então: "Ah, você já viu Stallone Cobra?" Não, cara. Não é Stallone cara, é só Cobra. Só que, assim, pra pra você ver o filme, você tem que ver na versão dublada, cara. Porque a versão original é ruim. E a versão dublada é ruim, mas é bom, sabe. Então, você tem que tem que <chuckles>
Isso é bem isso é bem é bem jabuticaba brasileira, né, cara? Só a gente, né. <chuckles> Eu até entendo. É tão é é é tão ruim que chega a ser bom. <chuckles>
É tão ruim que é bom. Mas tem que ser a dublada, porque é muito engraçada, cara, é muito engraçado, é muito ridículo.
Cara, adorei esse nosso papo. Foi ótimo, muito obrigado.
Foi, foi muito bom realmente. Eu que agradeço. Estou sempre aqui, cara, mas vamos lá. Um abraço, querido. <chuckles>